Últimamente, me pasa algo que me tiene bastante inquieto y es de que tengo un miedo de perderme eventos sociales importantes, pues, sí, e en mi vida, reuniones, fiestas, cumpleaños, planes, porque te comento que, a veces, estoy muy cansado o no tengo tantas ganas de ir. Siento, eh, una presión interna por por ir, como si, ¿voy o no voy? Entonces, eh, la verdad es que considero que, a veces, mi familia se enoja conmigo, porque en 2 o 3 ocasiones he faltado a unas, eh, bueno, sí, unos eventos importantes y no ha sido porque yo no haya querido, sino, en esas ocasiones fue por cuestiones de trabajo. Pero tengo ese miedo de que ellos piensen que, a lo mejor, no quiero ir con ellos o que soy muy apático, muy apagado, muy aguafiestas. Entonces, eh, pues, esa es la situación que que he vivido, eh, a lo largo de, más o menos, un año.
Okey. Ujú. Ujú. Entiendo, eh, oye, ¿con qué frecuencia, normalmente, eh, sientes este miedo?
Pues, ahorita ya es más, digo, hace meses atrás, como hace 8 meses, pues, era lo normal, ¿no?, de que a lo mejor yo me alentaba y decía, pues, es que no es que no quiera, es porque, es por cuestiones laborales de que no puedo asistir y todo eso. Entonces, pues, más que nada, yo me daba esa palabra como de de aliento, ¿no? Pero ahorita, el miedo creció más dentro de mí porque, ya, o sea, se me hizo como parte de mí, se me hizo como una monotonía. Entonces hay ocasiones en las cuales sí tengo oportunidad, pero a veces, o estoy cansado, o o a lo mejor es que ya me acomodé a este ritmo de vida que llevo últimamente, que ya opto por decir que no puedo, cuando en realidad sí puedo, entonces, tengo miedo de que eso se vaya como que alargando, y a lo mejor llegue una fecha importante en la cual a lo mejor no pueda por trabajo. O en el peor de los casos diga, pues, es que no tengo ganas de ir, entonces, es ese miedo que que tengo de perderme, pues, eventos o fiestas de mi familia, más que nada.
Claro. Ujú. Claro, entiendo. Oye, ¿y tú eres normalmente una persona que le cuesta decir que no? O, ¿eres eh eh, muy fácil de convencer?
Pues, eh, con completa sinceridad, creo que me cuesta muy mucho decir que sí, así fácil, o sea, eh, creo yo que no tengo así como que mucho el don de convencimiento. Entonces, me resulta a veces muy complicado el decir que sí. Entonces, yo creo que también por eso he batallado bastante en este aspecto.
<chuckles> Eh, o sea, no te gusta, ser, eh, socialmente activo, por lo que puedo escuchar.
Sí, efectivamente, porque, bueno, más que nada el trabajo, no me ayuda. Entonces, prácticamente, pues, en mi trabajo no convivo así como que codo con codo con los compañeros de trabajo, cada quien, está en su área y es cada quien se ocupa de sus cosas y punto. Y, ahorita que tocas ese tema, pues, anteriormente, en de adolescente, pues, tampoco no fui una persona así muy sociable que digamos, me costaba como que mucho convivir con las personas, abrirme con ellos, entonces, pues, yo creo que de ahí se deriva todo, ¿no?
Oye, ¿a crees que a ah a qué crees que se deba? A una, digamos a una em Pues a una inseguridad o o simplemente eres como, digamos, cu como em Como no cerrado, pero sí, este, como más, eh, ¿disfrutas más de tu soledad o o o o a qué crees que se deba?
Pues yo creo que es el tanto tiempo que me acostumbré a estar como que en mi área y siento que estoy en una zona de confort. O sea, desgraciadamente, porque a lo mejor fue por el trabajo, fue de que no convivía yo con las personas y y más aún cuando, imagínate, desde antes, cuando era yo adolescente, no tenía mucha interacción, pues siento que eso como que se fue acumulando, entonces, ya después se viene la carga de trabajo, se viene el que ya no puedo frecuentar a mi familia, a mis amigos, entonces me fui perdiendo de fechas importantes, entonces ahorita es ese miedo porque pues mi familia sí me ha hecho saber de que, pues soy apático, de que siempre les digo que no, entonces, varios de mis amigos también ya me dijeron que pues optan por no invitarme porque saben que siempre les digo un rotundo, no, entonces ese es mi miedo como que de perderme, pues eventos futuros. Que tal vez sean importantes o realmente a lo mejor no tienen mucha relevancia, pero que a lo mejor me hacen sentir bien de ánimo, ¿no?
Ya. Claro. Claro. Oye, tengo una duda, o sea, cuando cuando tú por ejemplo decides, eh, asistir a un evento, ¿hay algo que te que te sea incómodo? O sea, hay algo que que que digas, híjole, ¿para qué vine? Mejor me hubiera quedado, no me gusta esto, este, me parece, eh, absurdo esto. No lo sé, eh, ¿hay algo que que que te haga no asistir a este tipo de eventos?
Pues, realmente no, digo, a lo mejor y antes sí era como que, eh, la inseguridad en mí mismo, pero, trabajé un poco en ello, digo, no lo he como concretado así al al máximo, al 100% pero sí, como que supe manejar ese tipo de situaciones, tal vez, ahora te mentiría si te dijera que hay cosas que no hacen como que eso en mí, pero ya es mucho menor ese impacto de que no me sienta seguro con mi mis conmigo mismo o que me sienta como que, no sé, eh, diferente en cierta fiesta, cierto cierto evento social. Pero, la verdad es que antes sí, no sé, si consideres que eso tiene algo que ver en esa parte.
Pues, más que nada, te lo pregunto porque luego hay factores externos, ¿no? Que a lo mejor no dependen de ti, pero, por ejemplo, por decir así una <chuckles> eh, pues, algo al azar, ¿no? O sea, por ejemplo, la clásica tía que cada vez que la ves está preguntándote: "¿Y la familia, no sé qué, y cómo vas? ¿Y el trabajo? Y la", o sea, como que hay situaciones incómodas que a lo mejor, eh, en tu interior prefieres como saltártelas, ¿sabes? Eh, y a lo mejor eso te haga tomar una decisión, eh, de no asistir a estos eventos, por eso te lo preguntaba.
Ah okey. Bueno, ahorita que que mencionas eso, yo creo que sí hay algunas cosas por ahí, por ejemplo, que a lo mejor me preguntan que si ya me casé, que para cuándo, más que nada, eso sí se ha suscitado, eh eh, con mis con mis familiares y y sí, <chuckles> yo creo que eso no lo recordaba, pero sí, o sea, no es muy frecuentemente, pero las ocasiones que he podido estar con mi familia en reuniones, pues sí, como que me lo hacen saber y la verdad, sí me hace sentir un poco incómodo.
Exacto. Sí, es que, eh, justo a veces, o sea, de manera indirecta, digamos, eh, a lo mejor no te das cuenta, pero, son ese tipo de cosas que te hacen como tomar esta decisión, ¿no? De decir, mm, ¿para qué voy, si nada más me van a estar como con esta presión social de de la vida perfecta, o de cuánto falta para, ¿sabes? Entonces, em justo por eso, o sea, tenía como esa duda, ¿no? Si si a ti también podía, eh, llegar a afectarte esta esta parte.
Pues, creo que ahora que lo mencionas, posiblemente sí me afecta, porque, pues, yo no lo había visto de de esa manera, pero bueno, ahorita que me mencionas todo esto, pues yo creo que sí, y en parte yo creo que también está como que ese miedo, porque, pues, como te mencionaba, no quiero como que perderme esos momentos con más que nada con mi familia, de que a lo mejor eso, es el cumpleaños de mi hermano, de algún primo o cuestiones así. Y lo que me causa esa incertidumbre es a veces no poder contestar ese tipo de cosas, entonces yo creo que por eso, ah, trato de apartarme o evito, pues, esos eventos.
Claro. Entiendo. Pues mira, eh ya platicando un poquito más a fondo sobre este tema, pues sí me gustaría como eh, dejarte alguno que otro consejo para que puedas pensarlo y puedas igual considerarlo y posiblemente te pueda ayudar, ¿no? La primera, pues sería em, que priorices estos eventos que realmente quieres ir y que realmente te importen, ¿no? Es decir, el cumpleaños de tu mamá, el de tu hermano, algún bautizo algo que digas: "O sea, sí o sí, no me lo puedo perder porque, o sea, de verdad quiero, pues pasar un rato con mi familia". Etcétera, ¿no? O sea, como que veas todo el lado positivo que tiene el asistir a este tipo de eventos. Eh, como bien me mencionabas, por ejemplo, eh que a veces no vas porque tien porque estás cansado o así, como son eventos que ya sabes cuándo van a ser, lo que yo te podría llegar a recomendar para que lo cheques es, a lo mejor, eh, descansar, eh, en la tarde anterior o descansar o dormir bien la noche anterior para que justo tengas la energía para poder ir a este evento, ¿no? Y sobre todo, pues no poner nada en la agenda al siguiente día para que igual puedas, eh, descansar un rato de pues si se alargó la fiesta o lo que sea, pues puedas, digamos, disfrutar de de un descanso después de esta fiesta. Sobre todo para que no te apartes, ¿sabes? Como para que eh, te integres, para que también se empieces como a formar este estos lazos sociales que que muchas veces, eh pues como, como ser humano que eres, no puedes eh, dejar de tener, ¿no? Entonces, eh, igual de igual manera con tus amigos, a lo mejor programarte, con tiempo eh, alguna salida para no perder este hilo, para no perder esta amistad. Y y a lo o sea, no tienes que ir cada vez que que que se reúnan, ¿no? Pero a lo mejor programar una vez al mes o cada 15 días o como tú te acomodes, pero eh, para justo no perder esta amistad, ¿no? Creo que la convivencia hace también parte del de del día a día de una amistad.
Y, claro sí, tiene mu mucha razón porque, pues prácticamente, pues es eso, ¿no? De que a veces a lo mejor por tanto trabajo tengo los nervios de punta y y a lo mejor ando ahí como con la paranoia, ¿no? De que a lo mejor las cosas no salen bien, cuando a lo mejor puede salir todo bien, ¿no? Entonces, yo creo que voy a tomar muy en cuenta tu consejo. Creo yo que, pues me ayudó bastante lo que me mencionaste en este momento. Y pues nada, te agradezco de verdad tu tiempo y que me hayas escuchado.
Ujú. Claro. No, al contrario, espero que te haya servido y espero que te animes, pues a dar este salto, eh, de iniciar nuevamente o continuar con tu vida social sin este temor a a perderte los eventos.
Bueno, de verdad te, te agradezco mucho e este tiempo.
Hasta luego.